Ờ, thực ra á là có một cái lần đó là mình đi, ưm, nói chung là mình đi, ơ đi, ơ, bảo tàng, và lần đầu tiên mà mình đi bảo tàng khoa học. Thì mình thấy là nói chung là trước giờ mình chẳng thích khoa học đâu, toán, lý, hóa, đồ này nọ. Ôi giời ơi, mình nói chung là mình học á thì điểm thì có thể cao nhưng mà thực ra là mình hông thích, thành ra là đến lúc mà mình đi được đi cái bảo tàng khoa học á, cái rồi mình trời, cái môn lý là cái môn mà mình ghét nhất trần đời luôn, <chuckles> mà mình thấy, trời, sao tự nhiên mình vô đó mình cảm thấy, trời, môn lý hay dữ. <chuckles> Ờ, kiểu giống
Ừm. Ừm. Đi đâu đây? À. Ừm. Ừ. Ừm. Hông. Đúng rồi, cái bảo tàng khoa học mà nó liên quan tới mấy cái môn vật lý, nhìn nó cực kỳ thú vị luôn ấy, mà người người ta minh họa một cách nó rất là sống động luôn, nhìn thấy thấy nó mới mẻ lắm kìa, y chang là nó ở nó ở một cái tầm cao khác so với những gì mình được học ấy.
Chính xác. Ừm. Đúng rồi. Yeah, chính xác, mà vấn đề á nha là người ta còn cho mình, giống như gà, kiểu, trải nghiệm trực tiếp những cái việc đó. Ví dụ như là thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ gì đó, mình được trải nghiệm tận tay luôn, nên là ờ, đúng rồi, thành ra là mình thấy là nó rất là dễ hiểu luôn. Rồi mấy cái mà, kiểu, mấy cái từ khó như là, kiểu, hạt nhân hay là electron hay gì á, mình cũng trải nghiệm tức là họ thiết kế ra những cái, a, cái mà để, gọi là, ờ, tương tác ở trong bảo tàng á. Thì mình thấy cái đó cực kỳ hay luôn, ừm, yeah.
Ừ. Đây bảo tàng khoa học nước ngoài, đúng hông? Ờ. Ừm. À. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó cái đó là mấy cái bảo tàng khoa học ở nước ngoài người ta làm tốt lắm nha. Còn bảo tàng ở Việt Nam thì sao nó cứ chán chán kiểu gì ấy. Ừ, nó không có được sống
Ờ. Yeah. Ờ, mình cũng nghĩ là ừm, cũng có cũng cho nên là nhiều khi là mình mới nghĩ là, ừ, nếu mà ai mà có tiền mà đầu tư mấy cái này ở Việt Nam á thì thật sự là rất là chất lượng luôn á, vì mình nhớ là mình thì không thích khoa học lắm, nhưng mà mình nhớ mình đi cái bảo tàng đó mình đi 8 tiếng. <laughs> Mà ừ.
Ôi. Ừm. Ừ, ừ, chắc đi cả ngày đi từ sáng tới chiều mà không không thấy chán, đúng hông? Ờ.
Yeah. Chính xác, mà nó có tất cả là ví dụ như 24 môn, kiểu, toán, thiên văn, vật lý, kỹ thuật in ấn, rồi tùm lum tùm la, hóa học, rồi vật lý lượng tử gì gì đó. Mà mình thực ra là không lúc mình đi 4 môn thôi.
Ừ. Nhưng mà ý là chắc cái bảo tàng sớm á, bạn đi 8 tiếng chắc là chưa đi hết đâu, ờ, bạn chưa có đi hết, đúng hông? Ừ.
Ồ. Chưa đi hết, <chuckles> mình đi được có 4 môn thôi là mình đã át cái chân của mình rồi. <laughs> Tại vì, kiểu, mình
Ừ. Ờ. Nhưng mà, kiểu, đi 8 tiếng, mà tại vì mình vị nên không có thấy mệt ấy, nên mới đi nổi 8 tiếng ấy. Ừ, ừ.
Ừm. Đúng rồi, chính xác. À, vì nó có nhiều những cái để mà mình tác ấy, đó, ừm. À, mình thấy nó rất là thú vị với mình, còn bạn thì sao, bạn có cái kỷ niệm du lịch đặc biệt nào với bạn hông?
Ừm. Ờ, ra là vậy. Ừm.

Ờ. Ờ, mình mình tính là ra cái cái cái, a, cái plan mà Măng Đen của mình chắc mình plan được 4 năm rồi á, mà cứ phải vướng cái
Ừ. 4 năm rồi mà chưa thành hiện thực hả? Trời ơi, hồi đó măm Măng Đen á, Măng Đen ân đúng là nó cũng còn nhiều chỗ hoang sơ, nó khá là đẹp, nó đẹp cực kỳ luôn ấy. Ừm. Ừm, với lại, kiểu, hơi đi thì mình thấy là, ờ, ở đồ ăn đồ trên đó nó cũng được á, tại vì ở ngay Tây Nguyên mà, ờ.
<chuckles> Nên là ừm. Ừm, đúng, đúng, chính xác. Yeah, ừm, ừm. Người ta kêu là ừm. Cũng rẻ, đúng không? Ừm.
Tây Nguyên thì đồ ăn
Ừm, đúng rồi, mọi người kêu là, kiểu, ờm, Đà Lạt bây giờ nó hơi bị, gọi là, xô bồ quá, với lại nó cũng nóng quá, thành ra là mọi người cũng Đó.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ờ, hình như nó hổng lạnh luôn á. Hình như giờ, kiểu, đô thị hoá nhiều quá nên nó hết lạnh rồi.
Ờ, đúng nên là mọi người chuyển hướng sang đi Măng Đen cũng nhiều đấy, thì thì mình thấy nó cũng khá là hay. Ờ, hy vọng là đợt này mình về sắp xếp mình đi được. <chuckles> Ờ.
Ừm. Ờ, thì đấy ủa, điểm đi mà. Ừm. Ờ, thích thích đi lên cái điểm, ơ, địa điểm miền núi mà lại muốn ăn hải sản ở trên đó rồi gu cũng hơi lạ nhỉ? <chuckles>